Ah, com certeza. Eu costumo dizer assim que, algumas vantagens de viajar sozinho, é que isso permite, né, a pessoa ter momentos ali sozinha, né, alguns momentos de reflexão, momentos ali de autoconhecimento. Eu, por exemplo, na minha 1º viagem sozinho, eu fui viajar sozinho exatamente porque, todas viagens que eu fazia com os meus amigos, acabava que eu não conseguia me conectar sozinho, eu não sabia, eh, desenvolver uma nova amizade, porque eu já vivi ali na minha bolha, sabe, no meu ciclo.
Uhum. Uhum. Certo. Uhum, hum. É
E isso era uma desvantagem de viajar em grupo, né. Então, falei poxa, viajar sozinho eu vou me conhecer, então, assim, quem quer viajar sozinho, isso é super interessante, porque as grandes vantagens são autoconhecimento, habilidade de desenvolver melhor quando tá passando algum perrengue ali de não ser de ficar dependente sabe de alguém, sempre tá ali na aba, e isso é muito importante.
Ah, sim. Uhum. Sim. Sim. É, eu acho, assim, eu já viajei bastante também sozinha. Eu acho que a maior desvantagem pra mim é que é mais caro, então, por exemplo, se você viaja com um amigo ou com um parceiro, eh, você pega um quarto de hotel, vale a pena, um Airbnb vale a pena, agora pra uma pessoa sozinha, fica muito caro a hospedagem, né. Então, na minha opinião essa é uma das grandes desvantagens, mas na contramão, a u as únicas vezes que eu viajei sozinha pra lugares que eu não conhecia ninguém absolutamente, eu fiquei em hostels e eu acabei fazendo amizades. Você já teve experiência de ficar em hostel?
Uhum. Hum. Ah já, eu falo que, isso também é uma das melhores opções, né, pra quem viaja sozinho, porque quando ela a pessoa fica em hostel, acaba que a pessoa economiza, ela se conecta com culturas diferente, né, porque hostel costuma receber várias pessoas de países diferentes, nacionais distintas, né, e isso fortalece o aprendizado. Então, igual, por exemplo, teve uma viagem que eu fiz sozinho, foi para o deserto do Atacama, né, no Chile
Uhum. Uhum. É verdade. Uhum. Certo.
e e lá tinha um povoado, uma cidade lá, eh, de Posal Monte depois de Iquique, que tinha um hostel e eu fiquei lá. E olha, foi sensacional, porque eu fiz muitas conexões, e aprendi muito sobre a cultura de vários países, sabe. E além disso economizei bastante, né.
Uhum. Sei.